E poi comincio a mangiare cibo spazzatura, ehm, quindi proprio cioè mi ab mi tra virgolette, "abbuffo", perché non sono abbuffate, però mi abbuffo di patatine, di ste cose qua.
Ah. Okay. Okay, cioccolata quindi immagino in qualche modo, è come se tu trovassi, mhmm, ehm, rifugio magari a volte entro questo cibo in modo tale che ti calmasse, giusto?
<chuckles> Sì, sì, sì. Può darsi, mol molto, molto probabile, sì. Ehm, e poi dopo quello diciamo che c'è una sorta di punto di non ritorno perché ci sono i problemi un po' più gravi. Quindi abbiamo, ehm, tipo l'ipertensione, ehm, c'è l'occhio che mi palpita, ehm, m mi, mhmm e c'è il l'occ la palpebra che che che fa, tum tum tum tum, quindi non è stato il massimo, soprattutto quando sono stressato, perché quella cosa mi mi stressa ancora di più, perché mi dà fastidio.
Mh. Mh. Okay, okay, perfetto. Ah. Ah. Okay, sì. Sì, sì, sì, sì, sì. <chuckles> Certo, certo, perché non hai controllo di quella cosa e quindi magari ancora peggio, no. Certo.
Mh-mh. Sì, sì, sì. Poi, ecco, un'altra cosa che dà dà fastidio è che comincio a perdere, mhmm, non dico i capelli, cioè sì anche i capelli a volte, non così tanto, eh, però comincio a perdere i cape e comincio a desquamare la pelle dei dei capelli, quindi del cuoio capelluto.
Mh-mh. O o okay. <gasps> Ah. Okay. Mh. Okay.
Ehm, e sp e s questo mi è successo ad esempio, ecco questo è importan mi è successo nel periodo del diploma della maturità, ehm, perché stavo studiando delle materie molto pesanti. Io devo devi sapere che io sono diplomato in biotecnologie sanitarie, quindi io ho studiato, <chuckles> esatto, abbastanza, è molto abbastanza. <chuckles> E ho studiato anatomia, patologia, chimica organica, biochi quindi delle materie molto pesanti. Quindi avevo l'esame di biochimica, cioè roba proprio molto molto avanzata, quindi ero davvero sotto pressione. Poi comunque non sono una di quelle persone che è molto tranquilla, che dice: "Vabbè sì, passa tutto." Poi lo passo l'esame perché alla fine sono uscito con 84, quindi un buon voto; però sai comunque l'ansia c'è e quindi quello esatto.
Mh-mh. Mh. Okay. Ah, okay quindi è abbastanza <chuckles> impegnativa come cosa, voglio dire. Eh, beh. <exhales> Mh-mh. Certo. Mh. Certo, ovvio. Assolutamente. È il percorso che comunque, nel raggiungimento di quello che è l'obiettivo che fa la differenza in qu ecco in questo senso, appunto anche del del percorso stesso e come l'hai vissuto. E appunto mi parlavi, uhm, di questa fase di desquamazione del cuoio capelluto. Hai avuto la stessa, uhm, problematica magari, uhm, sulla tua pelle, quindi si trattava magari di psoriasi, hai capito poi di che cosa si trattava e come sei riuscito a controllarla magari?
Sì, sì. Mh-mh.

Certo, ovvio.
Eh dopo che l'avevo accesa per un tot arrivava sempre i miei genitori che mi dicevano: "Ma non l'accendere troppo perché consuma" giustamente, no, ha comunque un consumo elevato
Mh-mh. Certo, certo, assolutamente
e io mi chiudevo in casa, ehm, cioè mi chiudevo in camera e com gli urlavo dalla porta: "Andate via, lasciatemi stare, io devo studiare in pace." Ehm poveretti, loro hanno avuto tanta pazienza nei miei confron
Giusto. Beh, beh, direi di sì, però era tutto, mhmm, tra virgolette "giustificato" magari da quello che era il tuo momento, uhm, che era insomma impregnato di stress in quel in quel periodo e magari appunto non eri neanche tu tanto a parlare, ma più che altro era il il lo stress al posto tuo e comunque c'erano dei segnali evidenti, no, a livello, uhm, non solo emotivo, ma anche il tuo corpo parlava per te e magari cercava aiuto il tuo corpo. Mentre, uhm, tu dall'altra parte, insomma, avevi una reazione diversa, quindi quella di chiuderti e di voler essere più, uhm, funzionale possibile, più pragmatico possibile, nelle cose che ti erano, uhm, che avevi davanti, no, in questo in questo senso, magari più performante e ti caricavi ancora di più di quello che era uno stress. E come sei riuscito in qualche modo, se ci sei riuscito ecco, ancora oggi, a controllare tutto questo e i uhm, sei andato magari da uno specialista? Hai fatto un percorso? Hai capito che magari bisogna essere un pochino più leggeri su alcune cose?
Mh-mh. Sì, sì, sì. Esatto. Mh. Allora sicuramente da solo ho capito che, come dicevi tu, bisogna essere un po' più leggeri sulle robe. Quindi ecco, uhm, calmiamoci un po', non succede nulla se non si studia una pagina o non si studia una cosa in meno, si lavora un po' meno, un po' di più, calma, prim prima di tutto. Sicuramente, ecco, una visita da una psicoterapeuta, comunque un percorso
Mh-mh. Okay. <chuckles> Esatto. Mh, mh-mh.
aiuta. Cioè, non c'è proprio paragone, assolutamen ehm diciamo che non è una cosa necessaria, no, però uhm, è una cosa non necessaria, ma che è sempre un più, quindi una cosa che potrebbe far bene, no. Cioè diciamo che negli Stati Uniti ha mhmm, hanno addirittura le gli psicologi di famiglia, quindi, mhmm, cioè, non è un problema andare dallo psicologo anche per quando non stai malissimo. Mhmm, va comunque bene, è un è un può essere sempre d'aiuto. Però
Certo, assoluta mh-mh. Okay. Mh-mh. Mh. Sì, sì, sì, sì, vero. A assolutamente. Ma assolutamente, un'opinione esterna fa sempre bene, soprattutto se di uno, di uno specialista, voglio dire, ancor meglio magari.
Sì, un'opinione esterna. Avoglia. Sì, sì. Sì, sì, assolutamente. Poi, mhmm, diciamo che una cosa che mi ha aiutato a diventare un po' l'opposto di quello che sono che ero prima
Mh-mh.

Dunque, oggi volevo chiederti un qualcosa di veramente attuale, cioè lo stress. Quale segnale il tuo corpo ti manda quando sei stressato?
Eh, segnale? Segnali semmai. <chuckles> Diciamo che ne abbiamo tantissimi. Purtroppo sono una persona, come posso dire, iperstressata. Ehm, con tante cose da fare, sì, quindi, ehm, ho tanti segnali che mi fanno capire che sto raggiungendo il limite.
<laughs> Okay. Ah, okay, va bene. <chuckles> Okay, più del dovuto insomma. B bene.
Ehm. Esatto. Tipo ad esempio, allora, una cosa che mi, mhmm, mi proprio la prima il primo segnale che mi fa capire è, ehm, l'irritabilità, quindi
Mh-mh. Ah, okay, eh.
nessuno mi deve parlare, nessuno mi deve contraddire, nessuno mi deve dire come fare le cose o come non fare le cose. Quindi
<giggles> Mh. Okay, quindi questo è un primo segnale diciamo come se, ehm, tu avessi un livello di stress e questo è il livello 1? Okay, livello 1. Mh.
Esatto, livello 1, okay. Quindi, nessuno mi deve dire, nessuno mi deve non mi devono parlare. <chuckles> Ehm, una cosa che mi dà molto fastidio durante questi tipi di periodi sono le domande ovvie. Tipo ad esempio, a ad esempio mi capita molto, sto studiando, sto lavorando e mia madre o mio padre fa: "Ma stai lavorando?" N no, <scoffs> secondo te cosa sto facendo? E quindi ecco, ehm, quello sicuramente mi dà molto molto fastidio. Poi iniziamo da un po'
Okay. Poi? Okay, immagino. <chuckles> Mh-mh. <laughs> Okay. Mh. Ma è un qual è un qualcosa che, ehm, diciamo è iniziato partendo dal livello 1, ecco. È un qualcosa che, ehm, tu hai potuto capire che, ehm, iniziava insomma a, mhmm, essere presente nella tua vita questo tipo di sensibilità e fastidio e quindi anche stress, ehm, magari negli ultimi anni o già nei primi anni dell'adolescenza?
Mh-mh. Sì.

Ehm, studiando, facciamo questo esempio, sono stanco, non ce la faccio più, sono stressato. Preferisco fermarmi fermarmi con lo studio, farmi una passeggiata a un parco, andare a fare shopping, cucinare qualcosa- ecco, quello mi aiuta molto, cucinare. Ehm, cucinare qualcosa, e poi magari mettermi a studiare quando il mio mood mhmm, è cambiato rispetto al forzarmi al mhmm, allo studio senza poi raggiungere un obiettivo concreto, quindi sicuramente quello mi ha mi ha aiuta
Mh-mh. Sì. Certo. Mh-mh. Mh! Certo, certo. Quindi diciamo che hai imparato anche che magari, uhm, forzarti, ecco, in quelle che sono determinate cose obiettivi che ti sei posto. Se in una giornata ti poni l'obiettivo di fare 200 pagine, ma ne riesci a fare 100, è meglio lasciare un attimino anche al tuo corpo, alla tua mente, respirare per tornare magari in carreggiata se sen mhmm, se si ha voglia ecco, magari dopo una passeggiata. E se non si ha voglia non fa niente e si fa il giorno dopo. Ah! Okay, è perfetto. Quindi hai imparato a <laughs>
Avoja! Sì, sì, sì, assolutamente. No, no pressione sulla vita mia, basta. Ormai ho imparato da questi errori.
Hai imparato tanto, hai imparato magari, uhm, ti s ti vedi in questo caso anche più maturo in questo senso, e t questo cambiamento, che influenza ha avuto anche con il rapporto con i tuoi genitori?
Mh! Allora sicuramente prima i genitori cer uhm, tendevano a
Mh-mh. Mh, okay.
fammi pensare a mhmm, come esprimere meglio il concetto. Ah, siccome mi vedevano stressato tendevano a darmi consigli sul come gestire le cose che dovevo fare e lo stress, ma ciò non mi aiutava a gestirlo perché mi sentivo completamente cioè come se loro mi stessero dicendo col dito puntato: "Devi fare questo, devi fare questo, tu non sei responsabile, tu non sai fare questo", eh. Invece adesso
Okay, sì. Mhmm. Certo. Mh-mh. Okay. Non c'era empatia, tu non sentivi empatia. Okay, perfetto.
Esatto. Esatto, anche se dalla la loro parte c'era perché volevano effettivamente aiutarmi, no?
Sì, assolutamente, ma tu tu non la sentivi. Dicevi "No, no, no". Okay. Oh, uhm. Bene.
Io no, no, no, no, sentivo solamente un ronzio fastidioso, diciamo così. Ehm, invece adesso, uhm, sono mhmm, sono diventato un po' più maturo perché ho imparato come gestire, no, la la mia vita, la mia il mio mood di di stress diciamo. Quindi se loro mi vedono che sto facendo un'attività, la interrompo, capiscono automaticamente che quell'attività mi sta stressando, anzi a volte sono loro stessi che mi dicono
Mh-mh. Okay. Mh-mh. Okay. Mh-mh.